Ну, я мечтал, да, про кино и работу в кино. И вот, собственно, как-то так. Пока ещё на пути, потому что путь очень долгий, тернистый. М, вот, э, кино и индустрия огромная, и, конечно, м, в разных странах она своя. Но, знаете, проблема была в том, что там, начиная в России, а, у нас, м, работали все как бы по одним правилам, по одним, м, как бы так сказать, формату, да. А, м, переехав в другую страну там в в Европе, в Европе всё совершенно по-другому. И твой опыт оказался уже такой, как бы, и не опыт, собственно. <chuckles> Пришлось заново всему учиться, технологии, э, м, вот.
О. Ага. Мгм. Ага. Мгм. М. М. А. Ну, то есть вы снимали в России кино, я так правильно поняла?
Ну, я работал на, м, м, м, м, на производстве. Сам я как я по образованию-то режиссёр, да, но занимался монтажом и кон компьютерной графикой. Вот. И там, в России, как бы это б одно было. А вот сейчас в Европе это со со совсем другая история, да.
Мгм. М. Ага. Мгм. Ну как, другая? Там другая какая-то программа, ну, н графи для обработки графики?
Ну да-да, там другой, э, м, как бы, м м, как бы сказать, пайплайн, да, там другой, э, м, другие форматы. Другие, ну, всех, ну, как бы, и как рабочий процесс, да, и, ну, и программы, естественно, тоже другие.
Рабочие процессы? Мгм. А, окей. Но вам где больше нравится?
Вот, и, конечно, да Не, мне нравится здесь. Тут, ну, как бы это мировой рынок. У нас щас он очень сильно изоли изолирован в России. Ну, там Белоруссия тоже во. Украина, может быть. Вот.
Мгм. М. Да. Ну, очень, конечно, потому что я никогда не разговаривала с людьми, которые участвуют в процессе создания кино, поэтому мне очень интересно.
А. М. Вот поздравляю вас, 1 человек, значит. <chuckles>
<laughs> Да.
Мы очень тесно связаны и с программистами тоже, особенно в компьютерной графике. Как бы, э, там, э, всегда нужны люди, которые умеют на "Питоне" что-то писать, и это очень важно, как бы создавать, э
Мгм. Ага. Мгм. А на "Питоне" что они делают?
Ну, создают скрипты разные для того, чтобы работать, э, скажем так, с файлами. Это ж всё ц ц любое производство кино- это же цифра. Поэтому ты работаешь с материалами, файлами. Их нужно сортировать, создавать даты, э, м, куда-то там перекидывать и так далее. Очень много процессов.
Мгм. М.